Eh, Bang ini kan aku ngeliat, eee, Abang ini sering traveling-lah ya, entah di negara atau di beberapa kota gitu ya. Tapi pernah nggak sih, Bang, Abang kayak ngubah satu pandangan atau sudut pandang Abang terhadap satu negara atau kota dari beberapa yang Abang laluin gitu, lewatin gitu, pernah nggak sih Bang, atau nggak pernah?
Lumayan Kak. <chuckles> Iya. Pernah, pernah pernah banget. Jadi kan, eee, ya tadi yang kayak Kakak bilang ya, maksudnya aku itu memang hobi jalan-jalan. Nah, di hobi jalan-jalan aku ini memang enggak cuma, kayak orang-orang biasa gitu, Kak, kulineran, belanja, dan dan apa namanya, eee, inilah ya, biasalah pada ja pada umumnya. Nah, cuma aku tuh demen juga memang ngobrol sama orang-orang lokal yang tempat aku kunjungi, Kak, negara ataupun daerah gitu, eee walaupun di Indonesia ya, karena menurut aku, eee, bertukar pikiran dan dan mempelajari budaya mereka itu, eee, ini ya, Kak, ya, tidak ternilai Kak, priceless gitu. Jadi itu sih, salah satu tujuan aku dalam berjalan-jalan, jadi ada nih, Kak, ceritanya memang, eee, yang mengubah pandangan. Eee
<clears throat> Hmm. Oke. Mhm. Apa tuh, Bang, ceritanya? Boleh diceritain nggak, Bang?
mungkin ini, eee, pertemuan singkat ya, berarti yang kayak, eee, mengubah pros oke, yang paling baru dulu kali ya, mungkin yang paling aku ingat ya. Jadi kan, eee, eh, sekitar minggu lalu kok baru minggu lalu aku ke Singapura, iya minggu lalu banget. <chuckles> Minggu lalu banget aku ke Singapura, nah, eee
Boleh boleh waktu kapan tuh kah, Bang? Oh minggu lalu banget? Oke. Hmm.
aku lagi nginep di satu hotel yang cukup terkenal di sana, nah itu kan, eee, banyak turis lah ya, dari mana pun ada gitu ya, dari segala, nah, mmm, aku lagi berenang, tapi kolam renangnya lagi tutup karena kolam renangnya kan letaknya di atas lagi ada ini Kak, lagi ada, eee, katanya ada petir takut jadinya, eee, emang ada ininya lah.
Iya bener. Oh, takut kesambar gitu maksudnya?
Iya, ada ada kayak, eee, apa namanya, protektif gitulah, rul eee ini, eee, aturan. Nah, jadi kita eee, diam di sampingnya gitu nih Kak, apa, apa di di ko di, eee, bangku-bangkunya lah, eh, ada satu ka bisa dibilang kakek-kakek sih, Kak, udah udah cukup, udah 60-an udah punya anak dan cucu, eee, ngajak ngobrol aku dan dia itu berasal dari Macedonia, eee, kota di, eee, sebuah kota di Eropa, dan istrinya dari Bosnia, memang kotanya pun cukup anti mainstream ya, enggak enggak enggak enggak umum gitu, Macedonia.
Oke. Oke. Heeh. Gimana tuh, Bang? Oke. Iya aku baru denger soalnya.
Iya ada kok, di beberapa kitab suci ada Makedonia ya, kalau mungkin ada bahasanya Makedonia, ada yang bilang Macedonia gitu. Nah, de dia tuh ce jadi kita ngobrol sekitar mungkin, ya bisa dibilang singkat ya, 0,5 jam, 45 menit gitulah, kita ngobrol. Nah, itu cukup mengubah pandangan aku terhadap, eee, orang-orang Eropa di sana dan ini sih, Kak, dan kayak juga mindset aku. Jadi, dia bilang, eee, berapa hal ya, kayak misalkan, mmm, "Jangan terlalu boros," itu sih, itu itu itu, <chuckles> nilai yang penting juga, "Jangan terlalu boros sekarang. Aku aja nih," dia bilang nih, dia nih gitu, "aku aja sekarang jadi imigran di Australia karena negara aku, eee, semualah, semua negara di dunia ini tuh lagi kena ekonomi yang sulit ya, gitu ya," jadi
Oke. Oke kena krisis ekonomi gitu ya.
Wa heeh, "lagi gak baik-baik ajalah ekonomi di seluruh dunia ini, lah aku aja jadi imigran di Australia, segala macem, eee eee, bersusah payah lah gitu, ini jangan jangan terlalu boros sama uang, jangan terlalu kayak." Nah, apalagi kan di bawah hotel itu, ada tempat untuk menghabiskan uang, Kak, Kasino gitu loh, jadi,, <tsk> iya.
Oke. Oke, <chuckles> makanya pas banget gitu yang dibilang si kakek itu ya?
Iya jadi kaya relate juga kan, nah makanya dari situ, eee, aku mau main Kasino waktu itu di hari itu, jadi kayak dari situ cukup, eee, mengubah mindset aku juga Kak, bener loh habis dari ketemu sama dia ngobrol 45 menit itu, cerita tentang bagaimana, eee, kerasnya hidup dia dan segala macam, eee eee, jadi enggak main, Kak, hari itu gitu. <chuckles>
Wah, cuman, eee, yang aku penasaran ini, ini kan, eee, Abang baru pertama kali ketemu orang gitu ya, pasti banyak anak muda itu ngerasa kayak, "Apaan sih? Kita juga baru kenal gitu kok main main nasehatin tentang uang apalagi gitu hal yang sensitif." Gitu, tapi untuk Abang sendiri tuh pertamanya ngerasa aneh kah, dia tiba-tiba bilang apa ya, itu kan hal sensitif banget gitu apalagi baru kenal gitu, Abangnya sendiri ngerasa enggak nyaman kah, atau malah kayak, "Ya udah aku terbuka se dengan semua hal aja gitu dengan orang baru."?
Iya. Oke. Ya. Oke. Iya iya betul. Oke. Nah, aku cukup aku orangnya cukup, eee, te eee, terbuka, ya, eee, soal soal kayak kayak gitu. Karena juga kalau memang aku bisa memilah-milah gitu sih, Kak. Kalau memang yang kalau dia memang udah mencampuri urusan personal kayak misalkan, eee, contohlah, "Jangan oh jangan menikah sama orang orang ini, orang Asia ini gitu dari daerah tertentu," misalkan itu kan udah memang udah enggak, tapi kalau ini kan lebih general ya lebih memang kayak, e hal yang positif nih gitu, eee, soal apa perse perspektif dia gitu, jadi aku ambil hikmahnya aja, oh benar, oh ada benarnya juga memang ded terus dia ceritain, jadi dia, eee, itu sih aku secara garis besar juga sih, Kak, gak langsung kayak to the point itu ngomongnya itu. Jadi, kayak memang dia ada heeh dia cerita dulu begini begini begini, jadi aku juga udah, eee, kebawa juga sih memang, "Oh iya bener juga ya," heeh, ada ben
<laughs> Oke. Oh, di-bridging awalnya tuh, ngeliatin masa lalunya gitu ya? Cuman kenapa bisa tiba-tiba itu? Apakah si kakeknya juga ngerasa nyaman ngobrolin hal itu ke Abang, atau gimana nih?
Iya, gimana? Iya. Eee, kayaknya sih, mungkin dia juga, eee, gimana ya, mungkin orang orang barat sana kayaknya gitu, orang bule sih lebih memang juga lebih, eee, gampang, gampang ini ya, gampang deket, gampang kayak kalau memang ya udah ngobrol ya udah langsung langsung kayak bisa to the point gitu loh. Bisa langsung heeh, nggak nggak pake nggak pake ta eee, apa ya, kalau kita kan ada, tembok ya kalau orang Asia biasanya ada ca ada kecanggungan, iya, betul betul kayak ada kecanggungan lah kalau masa kayak baru kenal langsung langsung, tapi kalau mereka mah, ya udah gitu kadang-kadang kan gak kenal aja bisa saling gimana gitu kan.
Deket gitu ya? <chuckles> Oke sih. Bener bener bener. Iya kayak oversharing gitu ya jadinya ya? <laughs> Jadi, eee, setelah, eee, dari pembicaraan itu yang awalnya jadi mau main kasino jadi nggak jadi itu kenapa tuh, Bang?
Gitu sih, Kak. Iya, itu sih, eee eee, e karena, ya memang apa yang dia ngomong itu, ada benernya juga. Jadi tuh kayak, eee, sudut pandang ini sih, kalau aku ngelihatnya dari sudut pandang, eee, finansial, ya. Jadi kayak, iya juga ya. Maksudnya ini ini ada lah detailnya, cuma aku nggak nggak bisa se jelasin secara detail. Intinya tuh kayak, mmm, aku itu kayak lebih harus mem eee, inilah, apa, soal duit tuh, <tsk> bukannya pelit juga sih lebih kayak, eee, apa ya kayak dibilangnya ya?
Mmm, oke oke. Memprioritaskan apa yang lebih butuh gitu ya? Oke.
Iya, mungkin itu ya, gitu ya lebih memprioritaskan yang lebih lebih lebih ini dulu deh yang lebih utama dulu, dan jangan kayak iya yang urgensi jangan yang terlalu kayak spending duitnya itu buat yang enggak-enggak, dan ya di udah dicampurin dengan ya gimana dia, eee, kerasa hidup sekarang tuh, kerasa ekonomi sekarang cari duitnya susah, apa, susah cari duit sekarang gitu-gitu sih Kak.
Yang urgen, gitu ya? Oke. Cuma nih, eee, maaf banget nih kalau Abang, apa ya, merasa nggak nyaman juga nggak apa-apa ya di nggak dijawab, cuman aku kan ini ya, eee, mikirnya kan karena Abang ke Singapura itu karena liburan toh, gitu kan? Tapi kalau Abangnya sendiri jadinya kepikiran, "Ya udahlah nggak jadi main kasino," padahal tujuannya juga liburan untuk Abang sendiri, itu gimana tuh, Bang? Karena kan balik lagi konsepnya ini kita untuk menyenangkan diri sendiri juga gitu.
Oh, iya iya nggak apa-apa. Iya. <chuckles> Iya. Oke. Eee. Betul betul. Betul betul, aku aku tipe orang yang juga memang, eee, all out kok soal liburan maksudnya ya udah gitu ya eee, e dan tipe aku YOLO juga gitu, Kak, apa sih bahasanya kayak, ya udahlah hidup cuma sekali gitu kan, eee, tipe aku nekat juga gitu. Tapi di satu sisi di de eee, di dewasa sekarang ini ya, eee, dengan umur, e umur aku ini dan maksudnya zaman-zaman sekarang ini nih, menurut aku ada benarnya juga jadi makanya aku memilah-milah dan ternyata memang benar sih, Kak. Jadi, aku pada hari itu ya gak tau ya, mungkin bisa juga kan kalau Kasino bisa menang juga ya ada ada kemungkinanlah, tapi aku jadi temenin teman aku doang, aku gak main sama sekali dan teman aku kalah cukup banyak Kak, ya mungkin aja itu satu teguran sih gitu loh. Eee kalah eee, tet temen aku kalah cukup banyak gitu di situ sih aku kayak, eee, jangan-jangan ya si petuah si heeh si orang Eropa tadi nih, si kakek tadi, ada benarnya juga ya. Ya udahlah maksudnya aku bisa cari kesenangan atau reward buat diri aku dari yang hal lain kok maksudnya banyak banget di Singapura yang bikin aku terhibur gitu sih, Kak, iya.
Oke. Iya, bener. Hmm. Oke. Oh, oke. Hmm. Ada tanda-tandanya juga gitu ya? Oh, iya sih bener bener. Oke, berarti aku nangkepnya lebih ke ini ya, mana hal yang baik, mana yang buruk menurut Abang, yang kasino itu udah yang nggak sesuai lagi nih dengan yang perspektif Abang baru gitu ya. Oke oke. Cuman, eee, dari yang si kakek-kakek itu pernah nggak sih Bang, kayak ada yang ngubah lain, tentang sudut pandang Abang, terhadap apa pun gitu? Yang ketemu sama orang turis atau orang-orang lokal yang pernah Abang temuin gitu?
Eee Iya, iya, gitu. Iya iya. Ya. Eee. Mmm. Iya, berarti, eee, iya dari semua sih, memang aku ketemu gitu ya, ada yang ada yang kadang-kadang di e kan aku sering kayak misalnya ke Bali, ke mana gitu ya, kayak ketemu juga ngobrol sama orang. Kadang-kadang kan ada yang memang cuma basa-basi atau memang, eee eee, terbukanya sedikit. Nah, kalau habis ngobrol sama si yang kakek itu sih, aku jadi ngerasa ya, bahwa orang tuh kadang-kadang juga, eee, punya curahan hati tersendiri yang kalau bahwa bahwa dia kalau bentar ngobrol bentar aja tuh udah bisa terbuka segitunya, Kak, gitu loh.
Oke. Hmm.
Jadi, eee, beda-bedalah orang gitu ternyata.
Tapi, eee, se selain dari si kakek itu ada, ada hal lagi nggak sih? Atau orang yang ja jadi ngubah e sudut pandang Abang tuh?
Ada Kak. Ada ada, mmm, mungkin yang kaya di, eee, Jepang ya, Kak, ya? Jadi aku apa namanya, ketemu ya banyak banget sih, mungkin salah satunya adalah, eee, cara berpikir aku bahwa aku harus, eee, bukan menikmati juga ya, dedikasi terhadap pekerjaan sih, Kak, sudut pandang terhadap itu. Mencintai pekerjaan betul. Lebih lebih memberikan dedika
Apa tuh Bang? Oke. Mencintai pekerjaan berarti ya? Oke, kenapa tuh Bang, kok bisa seperti itu terbesit itu, gitu?
Oke, paling ada satu cerita yang benar-benar mengubah aku yaitu, en ada satu eee, kali aku di 2016 aku ke Jepang itu, eee, di satu daerah ya Kak, ya, Nagano, Aku pakai lokal tur sana Kak, gitu. Aku memang gak suka pakai tur, tapi pakai eee, tur yang lokal aja gitu di daerah Nagano. Nah eee, tour guide-nya atau kepala turnya itu <tsk> eee, ini, Kak. Maksudnya tuh udah malam, aku juga tahu, dia tuh kayak bukan yang, eee, apa ya, dapat gaji yang besar dan segala macam, karena kita ngobrol juga. Tapi begitu dedikasinya terhadap pekerjaannya dan ramahnya terhadap kita tuh luar biasa, Kak. Jadi itu mengubah sudut pandang aku sih, gini Kak cerita dikit ya mungkin ya. Aku sudah setengah pukul 09:30 malam, Kak itu. Eee, aku ditawarin, "Mau enggak pergi ke tempat pemandian, eee, air hangat gitu, onsen?" Gitu Kak, di sana. Tapi jam 10.00 tutup, dia bilang gitu. Jadi kan waktu sisa 0,5 jam, belum perjalanan 10, 15 menitlah, berarti tinggal 15 menit. Nah, sebenarnya dia udah harus harusnya sudah bisa pulang Kak, di 09:30 itu, udah bukan sif kerja dia lagi, tapi dia masih nawarin kayak gitu, dan cuma 15 menit lagi, tetap dia nawarin itu, "Mau enggak? Mau cobain enggak?" Mungkin aku berpikirnya dia tuh mikir, eee, kita ini nih, aku dan teman-teman aku ini belum tentu datang lagi ke sana gitu loh, kedua kali ke sana walaupun ke Jepang lagi gitu, karena kan itu d daerah yang cukup terpencil gitu. Jadi di situ, dia memikirkan sampai memikirkan hal kayak gitu yang padahal dia, e eee, ya harusnya notabene, dia nggak usah mikir kayak gitu, udah ya pulang, pulang aja, udah udah tutup juga, udah mau tutup juga kok, gak perlu mikirin segitunya sebenarnya kan gitu. Itu, ini iya dari situ sih, aku kayak, kayaknya emang harus kayak mereka gini deh nih, kalau soal kerjaan kalau kita berikan 100% yang kita, eee, ini gitu ya, dedikasi kita kayaknya bakal juga dapat bakal yang lebih deh, gitu dalam pekerjaan kita gitu sih.
Oke. Hmm. Hmm. Oke, boleh tuh, Bang. Hmm. Iya? Oke. Iya bener. Iya, bener bener. Iya juga betul. Mmm, keren sih ya, Bang, ya, kayak apa ya, setiap eee, ketemu sama orang itu jadi pembelajaran gitu sama Abang, keren sih menurut aku itu. Tapi mhm, tapi, eee, di antara kayak kakek sama yang tour guide itu tuh, apa sih hal yang membuat Abang kayak klik banget terus jadi merubah sedikit demi sedikit pribadi Abang yang sekarang gitu?
Eee Iya jadi, ah hah gimana? Ya. Mmm. Kak
Ada nggak sih kayak momen spesifiknya kayak, "Wah kayak gini nih nggak bener lagi, aku kayak harus merubah apa yang harusnya aku ubah di diri aku," gitu?
Oh, iya karena aku juga mi eee, mikir, oh banyaklah ya namanya manusia ke kekurangannya ya, Kak, ya, apalagi aku tuh cukup malu me misalkan yang tadi soal tadi kerjaan, aku tuh enggak serajin itu, Kak, orangnya, Kak, memang, Kak. Terus aku ngelihat, eee, dia yang yang yang, notabene tu biasa aja ya, aku tahulah karena setelah ngobrol, setelah kayak apa dan lihat penampilan dan, eee, segala macemnya lah, intinya, eee, kayaknya tuh gak terlalu seberapa pekerjaan tapi kok sampai begitunya, mencintai segitunya, aku yang kadang-kadang tuh, eee, lebih pendapatan mungkin lebih, oke, dan segala macam kok masih, eee, mengeluh gitu loh, masih nah itu tuh ka kadang-kadang kayak gitu kan, wah gak bener nih gitu loh. Eee, aku aka aku mikir kayak gitu sih, kayaknya harus lebih bersyukurlah dalam hidup gitu loh. Nah, balik juga yang kakek tadi juga, eee, dia aja sampai harus jadi imigran segala macam, ya lebih lebih itu juga tuh, Kak, lebih kayak bersyukurlah dalam hidup gitu, masih enak loh, kadang-kadang kita tuh masih berapa juta orang pengen hidup kayak kita, kayak aku gitu sih.
Pasti dong. Heeh. Mmm. Iya bener bener. Oke, ini benar menarik banget sih, karena kan, eee, apa ya, tertampar atau disadarkan dengan orang baru gitu ya karena kan nggak semua orang juga nih, bisa, disadarkan dengan orang baru apalagi banyak-banyak generasi yang baru-baru sekarang yang beranjak dewasa itu pasti kayak ini ya kan Bang, kayak, "Ih apaan sih ngasih taunya kayak gitu," kayak gitu nggak sih? <chuckles> Cuman keren loh Abang.
Iya betul. Iya. Hmm. Oh, iya bener. Gen Z ya, Kak, ya? Dan gen Alpha? Iya. Iya iya. Ya, betul betul dan juga dan juga mungkin ini ya, Kak, ya, aku juga ngelihatnya apalagi dari orang yang, eee, berbeda gitu budayanya, negaranya berbeda itu kan juga lebih kalau kita sesama orang Indonesia misalkan gitu, itu kan mungkin, ya udahlah lebih kayak biasa tapi ini kan kalau dari orang luar mengubah kita tuh lebih inilah, Kak, biasanya lebih tersentuh ya gitu, bahasanya.
Iya bener. Iya bener bener, jawaban terakhir yang aku tanyain tuh, dari, eee, hal, itu kayak, ada nggak sih dampak nyata dalam kehidupan Abang atau pekerjaan Abang yang memang bener-bener dirasain juga nih sama orang sekitar kayak, "Wah kamu jadinya kayak berubah ya?" Gitu. Ada nggak sih Bang?
Boleh, Kak. Oh, iya iya. Eee, ada lah orang tua aku, ngeliat aku jadinya sekarang kayak lebih memang apa ya, lebih, eee, disiplinlah berdedikasi soal pekerjaan gitu, enggak enggak kayak dulu kan mungkin kan lebih banyak main gamenya, lebih apa gitulah, kayak kayak kurang disiplinlah, Kak. Tapi kalau sekarang tuh, kayak ya udah selesaiin dulu ya memang kewajiban aku baru, eee, setelahnya, ya udah kalau mau main game main game, main sepak bola, main padel, ya main padel, gitu. Jadi baru mengerjakan setelah pekerjaannya atau kewajiban yang aku ini dulu gitu prioritaskan.
Wah, keren keren. Wih, keren banget sih Bang, kayak dari ini ya, dari orang baru bisa jadi menambah insight baru dan bisa berubah jadi lebih baik dan lebih teratur, keren banget sih. Makasih banyak ya Bang ya udah mau sharing sama aku ya Bang.
Iya benar, Kak. Iya. <chuckles> Terima kasih, Kak. Sama-sama, iya.
Iya mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, Bang, ya.
Oke, sampai jumpa, Kak.
Iya.